Ma guarda io, uhm, mi ricordo nel periodo proprio in cui cominciò a spopolare questo genere, che io li leggevo tantissimo in continuazione, che proprio all'epoca io mi convinsi: "Beh sta arrivando la terza guerra mondiale" perché perché sembrava inevitabile. Mh-mh, sì, eh, è tutto era se tu ci pensi, beh, ehm, magari non non c'è la terza guerra mondiale, ma guerre ce ne sono tantissime, eh, nel mondo in questo momento, quindi diciamo che ti senti come se, ehm, questi mondi fossero effettivamente molto realistici, no?
Sì. <chuckles> Certo, certo, ma come tantissimi. Ah-ah. Sì. Certo. E questa cosa ti ti fa paura, ti scoraggia, ti rende ancora più curo curiosa verso un genere che mi sembra di capire tu già ami e hai amato particolarmente?
Mh-mh. Mh-mh. Mh. <chuckles> Beh guarda io penso che, mhmm, <sighs> dia tanti spunti, no. Ehm, che sia una cosa, mhmm, forse utile anche per comprendere il mondo, no, ne il mondo in cui viviamo, perché nel momento in cui vanno a gli scrittori, che siano dei libri o dei film a costruire questo questi mondi alternativi, secondo me si basano molto su quello che è l'attualità ormai. Ti parlavo di di Hunger Games, infatti lì praticamente si parla di un reality, no. Cioè, eh, sembra proprio, ehm, un reality tipo, non so, uhm, quelli che vediamo in TV, il Grande Fratello o l'Isola dei Famosi.
<tsk> Mh-mh. Certo. Mh-mh. Oka Certo. Sì, sì, i classici TV show esatto.
Esatto, in cui resta solo una persona in piedi, no. Ecco lì l'hanno portata un po' all' estremo, perché tutti gli altri muoiono, però
Mh-mh. <chuckles> Certo, un po' al limite, però, uhm, mhmm, dici la la base, è sempre quella.
Mh-mh. Sì, sì, sì, secondo me sì. Cioè si parte sempre dall'esperienza che facciamo nel mondo reale, per poi andare a creare questi alternativi.
Mh-mh. Certo. Guarda che io ti ringrazio, perché questa conversazione è stata davvero interessantissima e ha dato tantissimi spunti, uhm, per poter appunto guardare, no, a film, libri, serie in un modo in un modo diverso dal solito, per cui ti ringrazio ed è stato davvero un piacere.
Mh. <chuckles>

Stavo dicendo, se per esempio tu vai a vedere un film ambientato nella Regency Era e poi, uhm, ti accorgi che sono vestiti come, non so, nell'epoca vittoriana, magari questo è un dettaglio che non notano tutti, giusto, però una persona che se ne rende conto dice: "Eh, però non è realistico."
Mh-mh. Sì. Beh, certo sì, c'è c'è una grande differenza, no, tra, ehm, magari u un film o una serie TV o un libro, uno scritto che comunque cerca di rendere un'ambientazione reale, ehm, che, come dici, deve essere reale anche nelle piccole cose, cioè dai vestiti all'ambientazione, banalmente anche magari le macchine, no, che vengono utilizzate.
Mh-mh. Sì. Mh-mh. Esattamente, certo.
E hai qualche esempio di, uhm, film, serie TV che ci riesce molto bene e invece di, mhmm, un film, una serie TV che ha un po' toppato su questo?
Mh. Beh, ehm, non so, in realtà non mi viene in mente un film che io abbia visto dicendo: "Eh, questo non è realistico per niente." Magari, ehm, succede di più con i film d'azione, no, ehm, perché ci sono scene di inseguimenti e e robe in cui tu dici: "Beh, questo sarebbe morto nei primi 20 secondi", no. Eh, e
Okay. Mh-mh. <chuckles> Certo, vabbè, ma come i film horror dove, no, nessuno aprirebbe la porta che scricchiola nel nel bel mezzo della notte, certo.
Esatto, esatto. <chuckles> Esattamente. Per questo dicevo, tu applichi un attimo una sospensione di giudizio e cerchi di, ehm, accettare tutte le informazioni che ti vengono date come se fossero reali, no, come se fossero le leggi, non so, della fisica in quel mondo lì che tu stai vedendo, anche se poi magari ti rendi conto che nel mondo reale non sarebbe così.
<sniffs> Mh-mh. Mh, giusto. Certo.